Hi, grüße dich. Und zwar, es ist 'n Thema, was mir 'n bisschen schwerfällt, drüber zu reden, ähm, und das beeinflusst, glaube ich, auch einfach mein Handeln in Zukunft, so wie auch jetzt grade. Und zwar geht es um Gefühle, die ich habe ne, also nicht Gefühle, die ich habe, sondern, ähm, Faktoren, die mich sauer machen oder frustrieren an anderen Menschen, wo ich aber irgendwie nicht schaffe, diese anzusprechen, weil ich Angst habe, ähm, dass ich die Person dadurch irgendwie verletze oder zu sehr treffe oder deren Ego einfach z zu angebrochen ist, als dass sie vielleicht überhaupt meine Kritik verkraften kann. Und deshalb bringe ich nicht das nach außen und spreche das auch nicht an, sondern vergrabe das in mir. Und, hm, das jetzige Verhalten ist einfach nur von mir ein Totschweigen, ähm, und mir fällt es aber schwer, das offen anzusprechen. Aber ich habe auch das Gefühl, ich sollte das, zum einen, weil mir das ja 'ne wichtige Person ist, und sie sollte eigentlich das von mir erfahren, gleichzeitig aber auch, ähm, ist sie mir so wichtig, dass ich das nicht ansprechen kann, ähm genau.
Also, Mitgefühl ist etmal erstmal etwas sehr, sehr Schönes, also, schön, dass du dich quasi drum sorgst, wie es deinen Mitmenschen geht, und dass du da auch bestimmte Emotionen mitbringst, sowas wie, ja, hm, Zuneigung, Hoffnung und auch Mut und d deshalb dafür solltest du dich auf jeden Fall nicht schämen, äh, dass du es ansprechen wollen willst. Äh, aber da deine Schwierigkeiten hast, das ist auch komplett in Ordnung, weil am Ende des Tages ist natürlich auch wichtig, was für 'ne, äh, Antwort oder was für 'ne Information willst du denn deinem Gegenüber, äh, üb übermitteln? Und wenn es dann in dem Fall beispielsweise keine sehr angenehme Antwort ist, sei es, es ist irgendwas ansprechend technisch bezüglich welchen Schwierigkeiten, sei es der Umgang miteinander oder auch andere Probleme, ist natürlich sehr verständlich, dass man da auch eventuell das sehr gerne vermeidet und dann eher so 'n bisschen schweigt und das versucht für mit sich selber auszumachen. Dementsprechend wollte ich dich nur quasi auch mal abholen, dass es gar nicht so schlimm ist. Äh, wenn ich dich fragen dürfte: „In welcher Beziehung stehst du denn zu der Person, mit der du jetzt beispielsweise dieses klärende Gespräch haben wollen würdest, um deine Gefühle zu offenbaren, aber es nicht schaffst?”
Ach, das ist, äh, einfach Verwandtschaft, das ist jetzt keine, äh, Beziehung mit 'ner Partnerin oder divers. Es geht wirklich einfach nur um, ja mein Cousin beziehungsweise mein Bruder, ähm, also, hm, i d ich sehe ja keinen Unterschied und, ähm, genau, einfach, äh, so Dinge, die ich gerne, j d äh, w wo ich so denke: „Ah, das, das hätte man besser machen können, oder das hätte man ba besser machen können“, aber man spricht es einfach nicht an.
Was genau für Emotionen sind damit gemeint, also, Gefühle? Ist es dann eher sowas also, was, äh, das ist so 'ne das ist irgendwie 'ne Frustration, ist es 'ne Enttäuschung, ist es irgendwie Wut?
Mhm. Das ist, glaube ich primär eigentlich 'ne f häufiger 'ne Frustration. Einfach, äh, weil man so erschöpft ist, weil bestimmte Dinge wurden schon häufig angesprochen, aber die verändern sich nicht oder werden immer noch nicht eingehalten und, ähm aber das ist jetzt auf so 'nem Level, dass, wenn ich das anspreche, ist äh, bin ich ja frustriert schon und das hört man, glaube ich dann auch raus, oder beziehungsweise wenn ich das wieder anspreche, dann ist es mal wieder angesprochen worden von mir und ist ja auch lästig zu hören. Und, ähm, deswegen scheue ich mich davor und, ähm, ansonsten 'ne Enttäuschung einfach, weil, ähm, zu wenig gemeinsame Zeit man hat oder nutzt.
Also, 'ne Sturheit ist natürlich etwas sehr anstrengendes, vor allem in einer Beziehung jetzt in dem Fall familiär, äh, wo man auch häufiger mal mit sich unterhält und da auch irgendwie seine Gefühle gegenüber den anderen auch äußert. Dementsprechend kann man das natürlich nachvollziehen und, äh, das Gefühl, was in dir tobt, war diese Enttäuschung und, dass ist einfach so nervt diese Sturheit, ist komplett nachvollziehbar. Ähm, wie ist es denn ist eigentlich der Umgang, den du dir selber wünscht mit dir selber? Bist du eine Person, die auch sehr gerne Kritik von anderen annimmt und auch gerne darüber spricht und wirst du dort auch emotional, oder, ähm, wie hast du das in jetzt Vergangenheit beispielsweise mit dir explizit in Erfahrung gesetzt?
Ja, eventuell liegt da auch 'n bisschen so das Problem, ähm, ich glaube, aktuell bin ich selbst nicht so kritikfähig und deswegen, ähm, schließe ich vielleicht von mir auch auf andere oder bin halt, äh, sensibel, was das Thema angeht, Kritik und sowas. Und vielleicht, ähm, bin ich auch da auch 'n bisschen biased, dass ich denke: „Ah, ich bin nicht so kritikfähig, deswegen sind die anderen wahrscheinlich s nicht besser“, ähm, dementsprechend, ähm, kann es auch schon sein, wie gesagt, dass ich da zu viel rein interpretiere. Aber auf deine Frage gesehen, ich selbst bin nicht so ausgeglichen, dass ich Kritik sehr gut annehmen kann. Ich versuche es besser zu werden und es wurde auch schon 'n Stückchen besser, ähm, aber es fällt mir doch schwer, das m anzunehmen oder anzuhören.
Ja, das ist doch erstmal sehr, sehr stark von dir selber, dass du selber dich so reflektierst, dass du auch, äh, sagen kannst, dass du eher das Gefühl hast, dass du selber gar nicht so kritikfähig bist, aktuell in der Situation in der Verfassung, wie ich rausgehört habe. Äh, das ist doch schon mal erstmal 'n sehr guter Ansatz, dass du wirklich die Kraft aufwendest, dich selber zu verstehen, weil ich glaube, mit unter anderem ist es wichtig, dass dieses zwischenmenschliche miteinander kommunizieren, baut auch oft darauf auf, dass man selber so am besten sich einigermaßen verstehen kann, was natürlich nicht immer der Fall sein kann, dass man sich immer komplett versteht und in dem Fall kann man sich unter anderem auch Unterstützung suchen. Aber hier haben wir ja konkret, wie ich's verstanden habe, das Problem, dass du sie ansprechen willst, weil das diese Frustration da offen ist. Du hattest ja auch gerade selber gesagt, dass du eigentlich im Idealfall, jetzt abgesehen von den schlechten Phasen jetzt, auch gerne Kritik anhörst und diese dann auch einarbeitest. Die Frage ist nur, welches Gefühl ist es wirklich nur die die diese pure Art und Weise von deinem Cousin, äh, slash Bruder, die dich so doll stört, dass du das Gefühl hast, man redet mit einer Wand beispielsweise, also dass man ein ein Adressator hat, in dem Fall dich und da ist kein Empfänger, also da kommt nichts an und stört dich das oder die Reaktion deines Cousins beispielsweise? Was genau ist da dieses Gefühl, was in dir dann dieses Unbehagen macht, weil deshalb vermeidest du dann diese konfrontative Situation?
Ähm, zuallererst, ich würde gar nicht sagen, dass er st grundsätzlich stur ist, ähm, sondern eher, dass ich da die Angst habe, äh, dass er das nicht einsieht. Ich glaube nicht, dass er böswillig stur ist, sondern einfach viel zu verplant, oder also, nicht verplant, sondern vercheckt. Also, gar nicht böswillig meint, sondern einfach wirklich nicht nachdenkt, um das mal schroff auszudrücken, ähm, deswegen würde ich nicht sagen, dass er stur ist, weil's nichts Böswilliges ist und äh, bei und in aber in mir löst es trotzdem irgendwie, ähm, 'ne Wut aus oder 'ne Frustration, weil ich ja das d dennoch häufiger angesprochen habe, aber es wird nicht besser, oder es wird ignoriert und dann kommt natürlich das Gefühl, so von wegen: „Ey, du bist nicht wichtig genug, dass ich da groß nachdenke.“ Und, ähm, d ich glaube, das ist so die Wurzel, wenn ich deine Frage damit beantworten konnte.
Mhm, also, erstmal danke, dass du so offen bist. Ähm, bei der Ansprache du hast ja gesagt, dass du häufiger mal das Gefühl hast, dass wenn ihr miteinander sprecht, dass da nicht wirklich das umgesetzt wird und auch gar nicht richtig verstanden wurde. Ähm, wenn die jetzt mal retroperspektivisch das betrachtest, wann und wie hast du das Gefühl also, wie ist das Gefühl nach einem solchen Gespräch mit ihm beispielsweise? Ist es dann eher erleichternd also, bist du dafür dankbar, dass du es einmal platzieren konntest, aber bist dann enttäuscht, weil das dann nicht umgesetzt würde, die, äh, Sachen, die dich quasi aufgeregt haben, enttäuscht haben, dich genervt haben? Und wie fühlst du dich genau nach so 'nem Gespräch?
Ähm, grundsätzlich, ich habe natürlich ein gewisses Gefühl von Erleichterung, einfach das einmal von der Seele gesprochen zu haben. Aber so komplett loslassen kann ich da nicht, weil ich zu häufig ja die Erfahrung gesammelt habe, etwas anzusprechen, aber es ge findet keine Besserung statt. Und deswegen, äh, kann ich da nicht komplett abschalten oder, ähm, so 'n so 'n Gefühl von Befreiung empfinden, weil ich nicht wirklich weiß, ob das auch anhält oder überhaupt umgesetzt wird, worum ich bitte. Und deswegen ist es so ein halb halb Gefühl, aber an sich finde ich bin ich da eher dran schuld, dass ich da halt diese Hintergedanken habe und das ist 'n intrinsisches Problem und ich möchte das n am besten nicht auf meinen Gesprächspartner schieben, auch wenn das natürlich das i ich habe einen Grund, so zu fühlen oder so zu denken, aber ich würde viel lieber das abschütteln können und zuversichtlicher sein können.
Mhm. Ja, natürlich. Ich glaube, die Zuversichtlichkeit oder allgemein so 'n positiven Blick auf, äh, die Zukunft, w wollen die meisten Leute haben, weil damit lebt sich's auch wesentlich einfacher und auch entspannter. Ähm, hier darf man natürlich aber auch nicht vergessen und sollte man auch berücksichtigen, dass die meisten Leute auch nicht nur daran denken, dass sie selber schuld sind, weil du hattest ja gerade ausgeführt, dass du das Gefühl hast: „Ja, ist irgendwie auch 'n bisschen mein Verschulden“ in Bezug auf, wie du drauf reagierst, aber du auch selber sehr so beeindruckend meiner s meiner Meinung nach, äh, reflektiert auch sagst: „Ja, ich weiß, ich hätte auch anders reagieren können.“ Also, du weißt ja quasi schon, dass deine Reaktion eventuell etwas überspitzt sein könnte, aber das basiert ja darauf auf diese, schon häufige Registration von, dass Leute oder dass vor allem er in der Situation beispielsweise nicht Sachen umsetzt, um die du gebeten hast. Hier ist, glaube ich mitunter das Relevanteste, einmal ein klares Gespräch, vielleicht um einen gewissen Wichtigkeit dieser Situation zu geben, weil es kann natürlich auch sein, dass ihm die Wichtigkeit in dem Gespräch, was ihr grade habt, eventuell gar nicht so bewusst ist. Das bedeutet, was ich meine, ist, dass man eventuell einen Raum schafft beim nächsten bei der nächsten Konfrontation mit ihm, wo du konkret sagst: „Ey, nimm dir bitte Zeit, mir ist etwas sehr sehr wichtig.“ Dann setzt ihr euch beispielsweise an irgendeinen Ort hin, der euch beiden irgendwie 'n bisschen wichtiger ist als irgendwie so in der Türspalte irgendwie zwischen zwei Türen oder sowas, dass man weiß: „Ah, okay, alles klar, wir sind wir haben uns hier grade versammelt, weil wir etwas besprechen möchten“, dass er quasi auch das Gefühl bekommt von hier ist eine Dringlichkeit im Raum und dann auch mit offenen Karten spielen, dass diese Frustration seit Monaten, Tagen, ich weiß nicht ganz genau seit wie vielen Tagen oder seit welche Zeitperiode es war, dass er komplett bewusst wird, was er beachten sollte und vielleicht kann er dann die Dringlichkeit eher verstehen und ihr könnt quasi aufhören, ähm, euch gegenseitig anzuschweigen und vielleicht findet ihr 'ne Lösung.
Ich glaube, du hast komplett recht. Ich glaube, ich probiere das auf jeden Fall mal und es ist 'n sehr guter Hinweis. Danke dir auf jeden Fall dafür. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen.
Ja, ich drücke euch die Daumen.